Bene, allora, uhm, parliamo un attimino di rapporti con con il vicinato, no. Secondo te, ehm, com'è possibile creare un bel rapporto di fiducia tra tra vicini? Perché talvolta è difficile, come situazione da gestire, no?
Allora, bellissima domanda perché ritorniamo un po' quando vivevo con mia madre, ed ero più piccolino che mi aveva raccontato alcuni aneddoti di cosa combinavo, poi crescendo, ho ho ho imparato a non far più. Nel senso, mia madre viveva in un condominio, e la nostra vicina di pianerottolo è una signora che attualmente ha 93 anni, che io ormai chiamo "Nonna", perché mi ha, mhmm
Ah. Mh. Eravate molto vicini, presumo. Okay.
comunque, mi ha cresciuto mi ha cresciuto, era la magari la prima che magari mi faceva la merenda, che me la ricordo ancora adesso che era pane, pomodoro, olio e sale- semplice, ma molto buono- e comunque vedevo che, ehm, il cibo mette d'accordo molte person nel senso, mia madre faceva qualcosa lo portava a lei e viceversa.
Ah. Ah. c'era questa questa abitudine, okay, di pensarsi.
C'era questa essen esatto, essendo un condominio che magari è una cosa molto, ehm, diciamo del sud, noi viviamo mia madre vive ad Asti, in Piemonte, quindi magari, è una cosa un po' nuova, però in quel condominio di piemontese non c'era nessuno. Quindi abbiam scoperto che la vicina è barese, quella di sopra era calabrese, quindi come cosa si è espansa poi su tutto il condominio, quindi il vicinato abbastanza ampio.
Okay.
E quindi abbiamo poi pian piano crescendo, l'ho, ehm, come si dice, messa in in atto anc quando ho cominciato di viver da solo. Diciamo, n'è che andavo a regalare cibo ai vicini, perchè magari non sapevo chi fosse, però sai, magari durante il trasloco è sempre presen perché adesso abito al terzo piano, quindi devo passar davan
Mh, oka Quindi, sei cresciuto con questa buona mhmm, buona abitudine diciamo, no, vedendo quello che avevi vissuto tu nel condominio con mamma, quindi, oltre con che con questa signora, anche con, mhmm, il resto dei condomini, c'era questa mhmm, questa vicinanza, mi pare di aver capito, no?
Esattamente! Assolutamente sì, e anche perché poi, ehm, anche l'ultimo arrivato, diciamo, ehm, vedeva che comunque v un cioè, anche sempliceme si parte da magari da un saluto, e dunque chi passa davanti si si incrocia educazione, semplicemente dire: "Buongiorno", poi pua allunghi l'occhio, vedi che magari abita di sopra, poi magari o semplicemen scambiare due parole. Oppure magari, da un eventuale disguido tra vicini, può nare può nascere, appunto, un un buon rapporto.
Sì, è buona mh. Scambiare due parole magari, no? Okay. Eh. Ecco, ad esempio, tu quando eri con mamma in questo condominio, ehm, è mai successo qualche disappunto con qualcuno, causato, che ne so, dal
Nel senso che Allora, sì per col <laughs> sì, per colpa mia, facevo qualche piccola marachella da piccolino, ehm, nel senso mi hanno raccontato che una volta, verso 3, 4 anni, presi una sedia, ho riempito un bicchiere di acqua e zucchero, gliel'ho rovesciato sulla tenda di quello di sotto.
Eh. Mh-mh.
Eh, solo che non ehm, non è mai sta cioè, mi non è stato apprezzato subito, e poi solo, mhmm, cresce vedendomi crescere hanno un attimo, ehm, attutito il conflitto. Fatti adesso anche quello di sotto mi saluta, buongiorno, ciao, eccetera, eccetera. Invece prima, quando ero piccolino a per dire son unque cose un po' più gravi, che ne so, u denuncia, discussioni attraverso il il condominio, dove tutti potevano sentire, fatto sta che questo, però era e era un nemico comune di tutti noi, quindi anche lì si è creata fiducia attraverso cioè nel senso non è che volevamo il la il suo male, però sai, se io sono un bambino che l'ho fatto senza non ho fatto apposta, 1 volta non è che te la puoi prendere con me; e lì tutti a difendermi.
Mh. A tu Ma, tu vivi ancora in questo condominio?
No, ci sono ci torno quando vado a trovare la quando vado a trovare mia mamma, esatto, bravissima. E e quindi ci incontriamo, mi fa: "Come va?" Adesso io vivo in Liguria, quindi mi dicono: "Come va al mare?" ehm, "Si sta bene", però appunto, anche quel diciamo quel nemico comune mi saluta, mi dà del lei qua e là; però con me, siamo a sì, <chuckles> con me sì, però invece con con mia madre e restante parte del condominio non molto.
Ah, okay. Ah, quando vai a trovare mamma. Okay, chia chiaramente. Eh beh, le cose sono sono cambiate, no, quindi è Mh. Quindi, mhmm, è lui che probabilmente si rende un po' antipatico per i modi di fare che ha, ecco, v mhmm, per i modi di eh.
Sì, molto molto saccente, fa tutto lui, molto scorbutico.
E c'è anche questo! Il il mhmm, quando si vive quando si vive in condominio si ha, giustamente, a che fare con persone varie ed eventuali, quindi è una sorta di, convivenza forzata, pure, perché sì, okay, va bene che sei nel tuo appartamento però, ehm, talvolta, quando devi fare anche dei lavori in casa, ma anche quando, banalmente, devi ascoltare della musica, ti devi porre il problema, no, di di chi potrebbe e essere disturbato da
Esa Devi rispettare, anche Sì, e poi sei vincolato anche dagli dagli orari e tutto, quindi
Ecco, per esempio: tenere un animale in casa, a te è mai capitato? Oppure e se se se ti capi
Ehm, sì.
Ecco, avevi un ca
Allora, ce l'ho con la mia con la mia attuale fidanzata, però non è un problema perché è un chihuahua piccolino, molto, quindi anche se cammina, non fa rumore, si fa sentire abbaiando solo quando mangia. Quindi non ho non abbiamo problemi. E invece al contrario, dove abito io adesso, altri animali non ce ne sono, e quindi questo, ehm, problema non si non non si percuote. Si ri un problema invece qua è che, ehm, appunto, appena arrivato, mi sono sempre uhm, o ossendo ripeto, essendo al terzo piano, mi son dovuto presentare a tutti, "Buongiorno, ciao, sono il ragazzo che abita da sopra", comunque come poi è educazione, appunto, anche creare fiducia, nel senso uno se magari si presenta bene, 'na persona affidabile, se ha bi se ha bisogno di un favore me lo si viene a chiedere, non c'è nessun problema.
Mh. Mh.
Fatto sta che eh, fatto sta che
Quello sì, mhmm. Diciamo che la fiducia si crea anche con queste buone pratiche, no, di eh.
La prima impression secondo me la prima impressione fa tut poi magari sbaglio, però raramente. Ehm, e quindi cosa succede: poi si prende confidenza, poi abbiamo incominciato anche a organizzare no, con tutti, però da appunto delle cene fuori al ristorante del condominio, queste cose qua
Mh. Mh-mh.
e l'unica cosa che poi ecco, a proposito, quello sotto di me da tra virgolette da "nemico"- passami il termine- è diventato amico. Perché cosa succede: ehm, lui ha un camioncino no, prende la corrente della della cantina, e qui quindi del condominio che paghiamo tutti, per farsi gli affari suoi.
Che senso?
Quindi che ne so: lavare lavare il suo lavare il suo camion, fare i suoi lavori, tagliare, quindi fa anche magari fa anche casino nel cortile, no. Però all'inizio nessun gli
Ah! Molto carin Eh. Tale cosa pos pen mhmm, presumo che possa disturbare anche gli altri.
Eh sì, eh sì, anche perché poi c'ha il camioncino, quello con i sensori, quindi quando entra perché io vivo in una, mhmm, via privata quindi ci siamo solo noi, e quindi ormai sappiamo che chi è, come entra e quando entra ha un camioncino che magari al mattino presto, 8:30 con i sensori fa: "Bi Bi Bip", e quindi non è molto comodo. Però a questo ci puoi passare sopra. Invece il fatto sta che poi, quando si presentano le bollette condominiali, giustamente gli altri si sono lamenta io, abbastanza ingenuo, dico: "Ma sì, farà le sue cose" però appunto prende l'acqua del condominio, la corrente del condominio, per farsi gli affari suoi. A un certo punto: "Aspetta", e da lì poi abbiamo avuto una piccola discussione con tutti, coi proprietari di casa dicendo: "Ma non è giusto,"
Quindi l'avete fatto presente, comunque questo questo atteggia questo comportamento.
Eh sì, che noi comunque non è giusto che noi noi dobbiamo pagare anche il suo, hai capito. Mi sembra abbastanza
Mh. Chiaramente. E, mhmm, la situazione è stata ri
E lui aveva sì, sì, è stata poi chiarita, anche perchè all'inizio lui aveva queste pretese, perché era diciamo il più anziano dei condomini, no. Quindi aveva si è preso tutto questo suo diritto, cioè parcheggio privato che noi non abbiamo, la cantina che noi non abbiamo, però personalmente non mi tocca poco. Ho trovato le soluzione.
risolta? Mh. Insomma, queste questi momenti mh. Ehm, per chi vive in condominio comunque c'è anche questo, perché, mhmm, come ti dicevo, è una sorta di convivenza e quindi ci vogliono sicuramente delle ehm, delle regole, no, pratiche, che devono essere condivise e condivisibili. Infatti, ti volevo r chiedere: ma secondo te no, il fatto di voler creare un po' di fiducia, ehm, buona, anche regole di convivenza bisogna, però, in qualche modo, tenersi un minimo un passo indietro, cioè non partire sempre in quarta a far se ehm, far mhmm, ecco, essere troppo accondiscendenti, troppo servizievoli con tutti, però eh.
Certo certo che sì, anche perché magari non tutti apprezzano questo modo di approcciarsi. Nel senso io vado d'accordo con tutti perché mi faccio gli affari miei. Invece io personalmente, preferisco sapere cosa succede: che so, magari la vicina va via n in vacanza, si fida e mi lascia le chiavi per dire, quindi vorrei essere anche un punto di riferimento. Invece altri, appunto, si disinteressano e fanno la propr quan ti copro io.
Tu invece a te è capitato mai di andare, magari lasciare a qualcuno le chia nel senso, ti fidi fino a questo punto o preferisci però va bene okay la buona e
A 'sto punto, <exhales> mi fido più che altro della società, nel senso, non ho non ho mai lasciato le chiavi di casa mia a nessun altro, ma non per diffidenza ma per troppa fiducia; nel senso, anche perché, non ho diciamo nulla di valore, però ma anche sempliceme se mi scassassero la porta è una spesa, quello sì; però non no, non mi è mai capitato di dare le chiavi, a a nessuno. Invece in caso contrario sì, e mi ha fatto molto piacere ovviamente, mi sono an anche
Eh. Mh. Certo perché ti senti ehm, cioè ti appaga.
è successo poco tempo fa che quello di sotto, del primo piano, è andato ha fatto un weekend via con la figlia, mi ha lasciato le chiavi per dare da mangiare ai ga
Ah, vedi. Però è bello, perché comunque vedi che le persone hanno così tanta fiducia da, ehm, delegarti anche questo compito, quindi mi rendo conto che pos
Capisci. Quindi mangiato il gatto Cioè Esatto. A me ha fatto piacere, non mi costa niente, o vado i o ci vado io o ci va la mia fidanzata, però lui è contento. Infatti poi giovedì facciamo una cena a casa sua, giovedì scorso abbiam fatta un'altra; cioè con lui andiamo stra d'accordo.
Ma, se avessi la possibilità di vivere per conto tuo, ecco, ti piacerebbe vivere in una vali villetta tua indipendente, o comunque ti piace la vita in condominio?
Ehm Allora, oddio, questa è un'altra bella domanda. <sucks teeth> Ehm, al ovviamente sotto alcuni aspetti sì, altri no. Nel senso una villetta dipende anche dove: se è proprio isolati isolata no, perché comunque sono un ragazzo anche molto
No! No, no, ma isolata, isolata no, però conto tuo proprio.
un ragazzo molto anche, mhmm, che vuol vivere nel comfort, quindi anche magari una villetta in centro o un pi cioè, però se vivo in un condominio sono attaccato a tutti i servizi, è un buon compromesso. Sotto l'aspetto sociale, ehm, mi è abbastanza indifferente, nel senso che se so' stato in un condominio, appunto, ho creato dei bei mhmm, bei rapporti, così non c'è da escludere che magari posso semplicemente mi trasferisco lì e invito a fare una cena nella villetta, quindi quella quella cosa lì non non cambia più di tanto. Però invece, per alcuni vincoli magari e economici, perché sei più indipendente, ti paghi che cioè paghi quello che è per te, i soldi che paghi sono tuoi, devi dare soldi a qualcun altro.
Mh. Okay. Certo, chiaro, non non vai incontro alle spese condominiali. Ma qual è la cosa dal punto di vista della mhmm, magari, della privacy che ti pesa di più? Cioè, ti sono capitati i condomini un po' impiccioni, un po' invadenti?
Esa Ehm no, nel senso, no però, nel condominio dove sono adesso, ehm, le pareti non sono spessissime, quindi si sente io sono al terzo piano sento quello che dice la vicina al telefono, quello che dice quello di sotto, magari che parlano tra di loro e quindi viceversa; quindi ho un po' paura, magari a me a alzare un po' la musica, o ridere e scherzare troppo, queste cose qua, perché
Ti senti un po' limitato in alcune cose, devi fare att attenzione agli orari; eh.
<smacks lips> Sì, perché a me piacerebbe a me piacerebbe far cene dove sono a casa adesso, ma non lo facciamo perché appunto magari quello di sotto alle 11:00 va a dormire, noi siamo giovani e quindi magari alle 11:00 mettiamo vogliamo mettere un po' di musica, o semplicemente fare i giochi da tavola, ridere, scherzare, potrebbe dar fastidio. Quindi è meglio evitiam fatti stiamo cercando un'altra casa dove andare, dove appunto puoi fare questo, anche semplicemente una cena di Natale capito. Magari l'anno scorso l'ho fatto a casa di di un amico, l'anno prossimo facciamo da me e ti "No", perché 1 non ho gli spazi e poi i vicini non so se possono apprezza magari questa da parte mia è un po' troppo, mhmm, premurosità, oppure, ehm, quieto vivere, dovrei pensare un po' più ai nostri interessi. Però questo lo deciderò pian piano. Eh
Okay. Mh. Ho capito. Sì, vabbè, arrivata a una certa, sì, però, non è semplice perché in un condominio devi
va bene essere vincolato però
devi pur sempre bilanciare tra la vita privata, ma anche la mhmm, il quieto vivere perché comunque non puoi ehm, per alcune cose devi anche prestare attenzione a come le fai a quando le fai, c'è anche chi lavora in casa, quindi da remoto, quindi probabilmente alcuni rumori, alcuni suoni, bisogna r essere evitati e farli presente, no?
Sì esatto, tipo la mia fidanzata bravissima, la mia fidanzata lavora da remoto da casa, cioè, mhmm, una volta che fa il turno, ehm, 11:00-23:00, eh-eh, quindi alle dieci e mezza, undici meno un quarto sta ancora parlando, magari fino alle 11:30 perché il tempo che si lascia con i colleghi, fa le ultime call o i meeting
È un gran bel problem
capisci che è un po' difficile, quindi magari non non nego che qualche battuta di scopa l'abbiamo ricevuta, però finché non si presentano qua io so' tranqui e finché qualche battuta di scopa, hai capito, è innocua, invece se vengono a suonare il campanell dico: "No, non è che s ci stiamo divertendo, sta lavorando, chiedo scusa, abbassere un po' la vo" cioè, io sono uno che già più o meno si porta avanti, su quello che potrà succedere, cosa dire, le varie soluzioni, sempre e esatto. Sempre pronto a rispondere.
Mh-mh. Anticipi, <chuckles> anticipi. Quindi, fondamentalmente basta poco nel senso regole semplici, sicuramente una buona educazione, pazienza, però comunque affrontarsi, anche chiarire possibili fraintendimenti, anche questo è importante, perché poi magari va
Certo. E tornando al discorso principale di prima: diciamo il presentarsi bene appunto, può fare ap appunto una, mhmm diciamo, se io faccio un po' di casino però dice: "Beh, il ragazzo è stato educato quando è arrivato, dai è un bravo ragazzo, gliela facciam passare", hai capito? Invece se sei proprio uno che è diligente, che vuole rompere le scatole, lo fa e basta, però va bene così.
Mh. Sei stato chiaro fin da su mh. Certo, chiaro. Sì, vabbè, poi c'è pure chi se ne frega <sucks teeth> vabbè quello è inevitabile. Va bene così, bisogna anche accettare questo. Va bene, io ti ringrazio per queste piacevoli chiacchiere e per avermi raccontato un po', appunto, il tuo rapporto col vicinato.
Esatto. Grazie a te per avermi ascoltato e avermi dato dei consigli anche. Grazie mille, alla prossima.